Именно так, именно так. То есть это единственное, что спасает. Хотя, вот, знаешь, наблюдения показывают, что всё может быть и как-то. В общем, зависит от того, с кем свяжешься. Вот, например, типичная ситуация в "Твиттере". Вот, например, у моего знакомого была. Ну, он такую достаточно активную твиттерскую жизнь вёл. Постоянно чё-то комментировал. Вот. Но взгляды у него там были там в своё время радикальные по молодости, а потом он, грубо говоря, съехал к центру. Как-то у всех случается с возрастом. Вот, и он закусился с какими-то ребятами, вот, и в итоге, да, нашлись энтузиасты, промотали страничку, вот, и накатали, значит, разгромный пост про то, что вот наш собеседник, он на самом деле не такой, это, мягкий, добрый, да, э, о, как это сказать, умеренный, а он на самом деле вот такой, и поэтому надо бы ему н насовать, так сказать, пачек в кабину. Вот, н ну и потом ему пришлось оправдываться. То есть, понимаешь, как бы вот единственное, что остается, э, у делать вот в такой ситуации, когда тебя, э, притягивают, скажем так, за базар, а это в буквально то, что происходит, а, это каяться, говорить: "Да я так не думаю, да это всё было в прошлом, да я ошибался, да я изменился".
Мгм. Мгм. Мгм, так. Мгм. Мгм. <laughs> Та. Мгм. Всё это враки. Мгм. Мгм. То есть, а вообще, ты считаешь, что надо вообще оправдываться за это? Или, ну, на самом деле, наверняка, у каждого человека есть определённые
Причём не непросто.
Ну, не можн можно так сказать, не то чтобы грехи, да, но все мы проходим какой-то определённый путь, да? Раньше человек мог думать таким образом, потом он мог поменяться, да, 10 раз. Как ты думаешь, надо всё-таки оправдываться или, м, просто это нормальный такой эволюционный путь?
Это нормальный эволюционный путь, вот, но, как бы, всё зависит от системы отношений, в которой ты находишься. Просто вот очень показательная ситуация, которая точь-в-точь повторяет, э, значит, эту практику твиттерскую, да, современную. Это, значит, э, э, сталинский СССР. Вот.
Мгм. Так. Что ты имеешь в виду? Ну-ка, поясни.
Потому что, если помнишь, та Ну, вот смотри, как бы были там такие периоды репрессий, вот, и там очень часто в мотивировочной части
Мгм. Ну, это р по про 30 годы, да, говоришь?
Ну, в том числе, да, репрессии там всё время велись, но как бы это самое яркое, потому что начали, э, ловить коммунистов. И в мотивировочной части, э, там были, э, обычно приведены какие-то высказывания, статьи, э, которые человек писал, контакты, которые он имел. Но это объективно было так. То есть он объективно когда-то придерживался тех взглядов, с которыми щас государство боролось. И ничего не спасало людей, все поехали, значит, этот э рожь пилить на севера.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Места не удалённые, да? Мгм.